Iya biasanya bangunnya jam, 5.30 atau jam 6.00 gitu, Kak. Nah terus, itu kalau misalkan pagi-pagi gitu gik masih ada waktu untuk nimba nikmatin kopi kan, sebelum kita keluar rumah, kayak gitu. Kalau misalkan kita bangun jam 7.00 itu, wah nggak sempat lagi, Kak. Pernah sih
Iya. Oh, udah kesiangan berarti kalau kayak gitu. Udah nggak sempet minum kopi?
I iya, karena harus udah berangkat tuh, mungkin jam 7.15 udah harus keluar rumah, Kak, jadi nggak ada sempet lagi tuh. Pernah sih bangunnya waktu itu hampir jam 7.00 ya kan, wah ini langsung kaget tuh ya kan, wah <tsk> nggak sempat minum kopi lagi ya kan. Padahal tapi ko kopinya udah ada sebenarnya. Nah ti tapi karena waktunya udah mepet kan, jadi waktu itu mandi terus es beres-beres ya kan, siap-siap itu. Nah itu kopinya tinggal ini, Kak, dicicipin aja dikit terus ditinggalin deh, berangkat kayak gitu. Jadi nggak ada waktu tuh kalau misalkan bangunnya telat kan. Tapi kalau bangun jam 5.00 atau 5.30 atau jam 6.00 itu ada sih mungkin ada waktu sekitar 1/2 jam gitu, Kak, untuk nikmatin kopi kan.
Iya. Nah, terus? Oh, gitu. Oh, itu biasa Kakak kalau ngopi di pagi hari itu sambil ngapain apa? Sambil ya udah minum kopi, atau sambil baca koran, atau baca buku, atau sambil nonton berita?
Sambil ngemil, Kak, makan makan iya suka banget tuh ngemil-ngemil kayak, gorengan keripik ya kan, itu keripik ubi itu paling favorit sih. Keripik iya tapi keripik ubi yang agak pedes-pedes gitu, Kak.
Oh, sambil ngemil? Oh, itu yang paling cocok sambil ngopi? Oke. Oh keripik ubi apa nih? Kan ubi banyak macem-macem ya? Ada keripik ubi ungu, keripik ubi putih itu
Ubi kayu, Kak. Ubi kayu ubi kayu. Iya.
Ubi kayu, tapi pedes gitu?
Iya agak pedes-pedes tapi jangan juga terlalu pedes, Kak. Ya mungkin level level 1 gitu, Kak, pedasnya dan itu enak banget sih.
Oh, oke. Itu buatan buatan sendiri, atau beli?
Wah, beli dong kalau buatan sendiri tuh saya mah mau jual juga kan kalau buatan sendiri. Itu beli sih, Kak. Iya kayak gitu. Nah biasa heeh?
Ah, iya iya. Oke, kalau misalkan kesiangan nih Kak tadi, eee, Kakak nggak sempet minum kopi di rumah, apakah Kakak beli, eee, kopinya pas di luar gitu atau pas di kantor?
Iya, betul banget, Kak. Jadi kalau misalkan cuma bisa cicip-cicip doang kan kopi di rumah karena telat itu biasanya di luar itu beli kopi, nyari kopi lagi, Kak.